Allora la mattina è sempre importante partire con il piede giusto. Mi piacerebbe sapere come ti organizzi la routine mattuni mattutina per partire bene.
Assolutamente, per me, nella mia vita, la routine mattutina è è molto importante. Ehm, sta un po' alla base di tutto, nel senso che se vivo la mia mattina bene, allora anche il mio pomeriggio, la mia serata sarà addirittura influenzata, ecco; sono molto fissato con la mia mattina.
Okay. Quindi allora è è proprio vero che bisogna partire col priede col piede giusto?
Secondo me sì. Mhmm, poi o ognuno ha i suoi metodi, parliamoci chiaro. Io nel corso degli anni ho i mhmm, imparato i miei metodi, diciamo.
Certo. Okay, ti andrebbe di di condividerli? Magari troviamo qualche spunto interessante.
Però, come no, ovvio. Ehm, guarda, ti dirò la prima cosa che faccio di base sono 3 le cose che faccio.
Sì.
Appena alzato, i invece di aprire il telefono e stare sui social network, quindi, mhmm, di friggermi un po' quel poco di dopamina che mi è rimasto <chuckles>
Sì. Okay.
medito circa 10 minuti
Okay.
mhmm, in che modo medito ti starai chiedendo: ehm, chiudo gli occhi e semplicemente la mia meditazione, mhmm, ehm, riguarda il mettere in ordine i miei pensieri, sia quelli, ehm, brutti sia quelli negativi. Cercare di accettare che la giornata, avrà sia parti negative e sia parti positive.
Sì. Okay. Okay. Bene. Ehm, questo questo ti ti prepara, insomma, per per affrontare tu sia sia uno che l'altra che l'altra cosa, oppure, mhmm, può capitare che ti metta un attimo in tensione, visto che che a volte, ehm, magari le cose negative sono che si prospettano sono di più di quelle positive?
È proprio questo il punto, io cerco di ehm, accettare ehm, queste cose negative, perché io vedo in giro nel comunque ehm, ne ne ehm, nella gente, nei miei amici, nei miei coetanei che hanno paura delle cose- ed è normale aver avere paura- anch'io ho paura- tutti abbiamo paura-
Sì.
ma la gente osservo che re cerca più di reprimere le loro paure, le loro preoccupazioni, invece di affrontarle. Ecco io medito proprio per essere cosciente almeno del modo per affrontarle. Poi che lo faccio o no, mh-mh, dipende dalla giornata, però almeno sono cosciente <giggles> del bene e del male.
Okay. Sì. Okay. Okay, eh sì perché a volte s capita invece che che si cerca di, come dire di di, mhmm, no non vederle, ecco, mhmm, insomma di di non farci caso, di nasconderle, di nascondersele, e ps sperando che passino da sole, insomma, o o che comunque, ehm, trovino una soluzione diversa. Effettivamente questo ehm, tuo modo è è un un buon modo insomma per per almeno averne coscienza, ecco.
Certo. Esatto, è m molto fondamentale secondo me avere coscienza e consapevolezza di queste parti di noi.
Ma e Sì sì sì. <sighs> E dopo i 10 minuti di di meditazione come come prosegue?
Dunque, amo mangiare bene, quindi nutrirmi bene già dalla mattina
Sì.
e lo faccio mangiando, mhmm, di base ho un mh uhm mh, ho una routine molto statica, poco dinamica, mangio sempre quasi le stesse cose
Sì. Okay.
ormai da mesi, anni, ovvero un Kefir
Sì. Okay.
che è molto sano, un kiwi o comunque una pesca dipende dalla stagione. Il kiwi lo mangio perché ha un contenuto di vitamina C
Sì. Sì, molto alto.
più alto addirittura non so se sai di 2 arance, che sono, diciamo, che rep rappresentano un po'.
Mh, sì sì. Eh, è un una una bomba di vitamina C, il il kiwi.
Il kiwi, sì esatto. E oltre a questo a me piace abbinare la man le mandorle, con le noci le noci perché hanno un contenuto di vitamina E e, mhmm, ho l'impressione che le digerisco meglio col kefir, o comunque
Okay. Okay.
Mi piace mangiarle col kefir. Non mangerei mai mandorle da sole senza kefir, perché ho l'impressione che si con uhm, completano, ecco.
Ah, okay. Ti ti completa, diciamo, il la colazione così. Ehm, quindi niente colazione tradizionale e niente caffè, immagino anche.
No invece sì. Uhm, cioè allora di dipende, dipende. Uhm, prima faccio digerire tutto questo questo tu mangiare.
Ah, sì? Okay.
Poi mi faccio la tisana di tè di zenzero che aiuta anche la digestione, con un po' di tè verde, e poi, e mhmm, più tardi durante magari verso prima di pranzo, mi faccio il caffettino ogni tanto, dipende.
Sì. Okay. Okay. Certo, ehm, beh, a dai: e siamo sempre italiani, no, <laughs> quindi u un caffè un caffè ci vuole.
Ovvio, ovvio. Mhmm, a beh però a me non piace non ho mai mangiato la classica colazione cornetto e caffè. Non mi è mai cap cioè, mhmm, 1 volta l'avrò fatto la picc da piccolo ma n non non fa per me.
Okay. Sì, sì, non è non è nella tua routine, insomma. Ehm, e niente, poi va bene è la la colazione quindi, ehm, molto importante e poi inizi già il tuo la la tua giornata oppure hai qualche altra, ehm, cosa che fai?
No. Poi, uhm, diciamo che inizio la mia giornata lavorativa, però nel frattempo, nella prima pausa che riesco a, mhmm a mhmm, ad avere da lavoro
Sì.
a me piace, farmi una piccola passeggiata di circa 20 minuti, ogni tanto sfio uhm, avanzo la pausa, ehm, ricevo a volte <giggles> dei, mhmm, degli schiaffi virtuali dai miei manager, però che ci devo fare mh? Ci sta la passeggiatina, vado al supermercato e nel frattempo ascolto musica. Io sono anche un produttore musicale, quindi ho sempre bisogno di ispirazione, musica nuova e questa passeggiata mi aiuta a ritrovare un po' sempre il mio lato artistico.
Sì. Okay. <laughs> <sighs> Okay. Certo. Okay. Quindi, prendi degli spunti delle dei suggerimenti.
Sì, sì, esatto, da, mhmm, da qualche posto, diciamo che le mie playlist su Spotify. Uhm, l'algoritmo è ben adattato alle mie necessità, a quello che mi piace, a quello che voglio sentire. Diciamo che diciamo che ho un bu ho un buon rapporto con l'algoritmo.
Sì? Okay. Sì, ti Okay, quindi ti s ti ti fa scoprire, diciamo sempre quello che è nelle tue corde.
Sì, sì.
Non non ti piace variare magari, provare a a mhmm, come dire, a a esplorare qualche qualche filone musicale diverso?
Sì, mh mhmm, i e ecco il bello, il mio algoritmo è fatto proprio per espl cioè ho 2 tipi di playlist: quella normale, la classica
Sì. Okay.
uhm, cioè quindi playlist, poi ho l scopri cioè, mhmm, su Spotify non so se usi Spotify
Sì, certo.
mhmm, c'è la, mhmm l'op l'opzione di avere quelle playlist che ti fanno scoprire musica nuova.
Sì. Sì, sì.
E io ho 2 opzioni del genere: una sulla musica che già conosco, quindi scoprire nu musica nuova de già riguardo la musica che conosco; e e l'altra, scoprire musica su musica che su generi che non ho ancora, ehm, esplorato. Quindi è molto bello questo mio algoritmo secondo me.
Okay. Okay. Certo. Una curiosità: che tipo di di musica produci?
Rap, trap e techno.
Okay.
Sì, sì, è l la mia passione da ormai 5 anni, ho lavorato anche con persone abbastanza conosciute, ho fatto i miei soldi, ho fatto
Quindi siamo Sì. Quindi se sei riuscito <coughs> bene. Beh allora vuol dire che funziona questa routine, diciamo anche, come dire, semi semi lavorativa, insomma, nel senso che diciamo che nel momento in cui tu fai la tua passeggiata, ehm, ti prendi un uno stacco, però fai anche de tra virgolette della ricerca insomma, del senso che dell'ispirazione.
le mie soddisfazioni. Certo, mhmm, diciamo che cerco di godermi un po' il presente. Mhmm, ho un libro che ti consiglio che si chiama: "Il potere di adesso", di Eckhart Tolle
Sì. Sì.
che mi ha cambiato completamente la vita. Da quando l'ho conosciuto, posso dire di aver esplorato delle parti di me stesso, del modo in cui mi ram uhm, mi rapporto a me stesso, alla mia mente, ai miei pensieri, che mi ha cambiato davvero il modo di vivere la mia giornata e te lo davvero consiglio.
Sì. Sì. Okay, beh, ci faremo f f f andrò a a a a dargli un'occhiata, ma, mhmm, ne nel mi chiedevo la tua routine, uhm, che che mi hai descritto prima, è sempre, sempre uguale, oppure varia in base anche a i giorni della settimana, mi chiedo, magari nel weekend piuttosto che nei momenti in cui, uhm, hai dei dei dei periodi di ferie, di di stacco?
Dunque, uhm di base se mi alzo tardi, quindi magari la domenica, mhmm, se la sera esco, probabilmente salto la colazione, salto f la tisana, vado diretto al caffè, quindi n diciamo, ci sta un po', uhm, usci cioè n ci sta ogni tanto non seguire
Sì. Sì, ma no non sei così rigido, insomma, diciamo.
Certo, un angelo non sono eh, poi alla fine. <chuckles>
Ecco. <chuckles> Ehm dai.
Però ci provo, però diciamo che la seguo 4 giorni su 7, che secondo me sono abbastanza, secondo me a soprattutto
Sì. Beh, dai, è un è un buon compromesso. <chuckles>
certo, soprattutto riguardo la colazione, che a me sembra molto importante s integrare proprio quelle cose che ho detto, soprattutto il kefir.
Sì, certo.
Che è uno de i latticini più, mhmm, più più sani al mondo, sai, fermentato, ci sono studi che dicono che fa davvero davvero bene, berlo ogni giorno, quindi ti consiglio anche a te se se ti piace.
Bene, mh-mh. Eh beh, ehm, quindi diciamo che è una un altro suggerimento, ma, ehm, ti è mai capitato, oppure insomma, come affronti eventualmente, ehm, dei come dire, dei dei dei dei salti della routine, nel senso che dei momenti in cui magari succede qualcosa, che ne so, in casa, adesso, ehm, non so se se vivi con qualcuno o qu o se semplicemente la sveglia che non suona, ecco la che che l l'incubo insomma più più frequente, vivi di tante persone. Ehm, quando ti salta un po' questa routine, ehm, come come reagisci, che che cosa fai?
Sì. Eh, quando salta la routine, cerco di fare quello un po' che mi viene per la testa, alla fine, mhmm, da questo punto qui di vista, sono dinamico ecco, cioè sono statico n ni nel nelle cose in cui mangio, uhm, produco, però dal punto di vi mi adatto molto facilmente ecco, considero di adattarmi abbastanza facilmente, ad ogni situazione.
Okay. Sì, sì, sì.
Più o meno, poi ho i miei alti e bassi.
Ehm, quindi <chuckles> C'è stato qualche epi episodio magari in cui ti sei trovato a a dover, ehm, correre fuori casa, piuttosto che insomma, a a pro proprio, diciamo, lasciar perdere completamente tutta la routine e magari vai a berti veramente un caffè di corsa da qualche parte.
voglia sì, ma, mhmm, molti amici, mhmm, anche se a me piace organizzarmi eh, di sa di base, cioè sono una persona organizzativa.
Sì.
Però, uhm, può capitare appunto di avere momenti, magari con amici così all'ultimo all'ultima ora, anche se odio sempre mhmm
Sì.
ehm, andare di fretta, essere frettoloso è la cosa che a me davvero non piace, ehm, però può capitare, diciamo, anche se non è proprio il f il mio forte, ecco.
Okay. Certo. non è nelle tue corde, insomma.
No, non è nei miei accordi musicali. <laughs> Magari è nelle mie note, perché le note, sai, possono variare un po' più degli accordi, però gli accordi sono quelli.
Ah, ecco esatto nemmeno. Certo, ma e dentro la dentro la tua routine c'è anche c'è una parte di di non lo so, di di c di cura di te stesso, quello che, mhmm, mi vien da pensare, a parte l'esercizio della meditazione, degli esercizi, dell'attività fisica che va al di là della passeggiata, insomma, che di cui mi parlavi?
Uhm, sì. Mhmm, a volte faccio, mhmm, un piccolo workout.
Okay.
Ehm, vado a correre ogni tanto, perché io vivo all'estero, e ho un parco, uno dei parchi più grandi del mondo, mhmm, a 10 minuti di casa, pensa tu.
Sì. Okay.
E ogni tanto vado a farmi questa corsetta, mhmm, rigenerativa, insomma, poi mangio anche bene, cerco di mangiare le mie proteine, cerco di idratarmi e ogni tanto, uhm, sì, lo faccio un po' per equilibrare la mia vita perché ripeto, un angelo non sono, <chuckles> ogni tanto il weekend esco, faccio un po' di tutto, quindi, puoi immaginare ecco, che ho bisogno di equilibrio anche l a livello fisico, nella mia vita.
Okay, beh. Sì. Okay. <chuckles> Certo. Eh beh, ehm, co co come tutti insomma bisogna si si si, come dire, bisogna limare da una parte o dall'altra prima o poi, per per compensare insomma, magari qualche qualche m momento in cui si è un po' più diavoli, invece che angeli, ecco, come dicevi tu, ecco.
Certo, cert Esatto, esatto, certo.
Bene. Guarda, ti ringrazio per aver condiviso tra l'altro anche dei suggerimenti, ehm, spero di sentirti ancora.
Grazie di avermi ascoltato, assolutamente, alla prossima.